Ja, hallo, grüße dich. Du, ähm, sag mal, vielleicht kannst du mir helfen. Ich habe nämlich da so ’n ja, irgendwie ’n Thema, was ich mir einfach selbst nicht erklären kann. Und, äh, vielleicht hast du Ideen oder einfach mal gibst du mal ’n Feedback oder ’ne Reflexion, <chuckles> was da was da vielleicht bei mir irgendwie quer liegt. Und zwar, es geht um das Thema Netzwerken. Irgendwie habe ich ’n Thema mit dem Thema Netzwerken, ähm
Ja klar, gerne. Mhm.
Ich bin k als als Coach ja selbstständig und ich weiß auch, dass das mit den Netzwerken ganz wichtig ist. Also, ja auch mit anderen Coaches oder sich auf so Plattformen äh, geht schon auf Facebook los, äh, in irgendwelche User-Foren und, äh, School, was es alles gibt, äh, da zu netzwerken. Aber ich tue mir da so schwer, dass ich äh, ich frage mir die Frage: „Was soll das eigentlich?“ und, äh, ich habe es auch schon 1, zweimal ausprobiert, aber aber irgendwie, ich merke da so ’n richtigen, hm, Widerstand und ich weiß gar nicht, wo der herkommt.
Okay, ja klar. Ähm, und, ähm, mit welchen Personen willst du dann in Kontakt kommen? Also, auch, du hast gesagt: „Andere Coaches“, ähm, oder auch Klienten? Also, was würdest du da, ähm, sagen? Was ist dir wichtiger?
Ja, wenn's schon wenn's schon Klienten wären. Ja, ich weiß, äh, wie klar das aber irgendwie ist es auf allen Ebenen, also, äh, das ist jetzt egal, ob das jetzt andere Coaches wären oder ob man in 'ner Gruppe ist, die so 'n selbes Thema haben, zum Beispiel jetzt „Unternehmensaufbau“ oder, ähm, „Wie mache ich Marketing für Coaches“ oder so was. Äh, gibt ja auch so Gruppen, ne? Oder aber es gibt auch 'n Privaten, jetzt so die da waren wir mal aufm Seminar und dann bildet sich so 'ne Gruppe und dann nimmt man da teil. Und dann ist man auch erst mal in dieser Gruppe, aber ich merke, dass ich da ganz schnell wieder rausfalle, äh, das Interesse verliere, ähm
Mhm.
ja, also, insofern auf in ganz vielen Feldern ist das so.
Okay, ja. Ähm, hast du das schon mal mit LinkedIn probiert und so?
Ja, da ist es dasselbe. Also, das für mich ist LinkedIn nutze ich als, äh als Marketingplattform. Und ja, wenn da jemand kommentiert, kommentiere ich da auch unten drunter dagegen. Und ich folge auch dem einen anderen, den ich interessant finde oder schon mal kennengelernt habe und like bei dem auch schon mal die Sachen. Aber dass ich da jetzt so konsequent überall gucke oder Leute anschreibe, oder boah, ne, das, irgendwie, geht gar nicht.
<chuckles> Okay, ähm, gibt's auch irgendwo, wo du, sage ich mal, dann, äh, jemanden gecoacht hast und das dann posten kannst oder so, dass dir dann dadurch Leute folgen oder du 'n Netzwerk aufbauen kannst?
Ja, so arbeite ich ja zurzeit. Ich meine, d die folgen mir dann schon, aber d das ist ja für mich erst mal nur passiv. Die folgen mir und die lesen meinen Artikel. Und ich lese vielleicht auch deren Artikel, wenn die was posten. Aber das ist ja für mich jetzt, ähm, nicht das, was ich über Netzwerken verstehe. Netzwerken ist für mich ja schon, da auch aktiv teilnehmen, mich austauschen, ähm, ja, so gegenseitig irgendwie unterstützen, immer wieder mal auch ist im Privaten zum Beispiel dann auch, mit den Leuten
Mhm.
äh, telefonieren oder in so 'ne Videokonferenz gehen oder so was, ne? Und, ah, irgendwie ich habe mir das ist, äh, grade so alles Zeitverschwendung, es raubt mir eigentlich nur Zeit. <chuckles>
Mhm, das heißt, du siehst aktuell noch keinen Ertrag dabei, ne? Das heißt, du ähm, wendest viel Zeit auf für die Netzwerkarbeit, aber irgendwie kommt da nix bei rum oder was ist genau dein Problem?
Ja, wenn ich das so genau wüsste, ähm. Also, ich habe immer es es gibt so Gruppen, wo dann äh, ich habe immer das Gefühl, d da d da heulen sich alle aus. Und, ähm, im oder es gibt schlaue Sprüche, mit denen man am Ende auch nix anfangen kann, aber, äh, so richtig konstruktiv ist es halt selten und dann denke ich mir: „Da dafür verwende ich viel zu viel Zeit da drin, diesen das alles zu lesen“ und dann gibt’s dann 1.000 Antworten mit „Hurra und ja, du bist toll“ und, äh, da denke ich mir: „Leute, lasst doch diesen Mist, ähm“ „ihr könnt ja mal den Daumen hoch machen”, aber dann es kommt 1 Post und dann kommen 20, die da drauf reagieren, aber mit Unsinn, also, n nix Konstruktives oder nix, was einen weiterbringt, sage ich jetzt mal an der Stelle. Und da bin ich schon völlig genervt. Dann denke ich mir halt: „Das ist alles waste of time.“
Mhm, und, ähm gibt’s auch Situationen oder kannst du dann bei dem Post, sage ich mal, noch dazuschreiben: „So, ja, ähm, schreibt oder gibt mir konstruktive Kritik”, oder sowas, ne, dass du dann halt direkt schon so 'n Disclaimer dabei hast, so, ne, so: „Ey, wenn ihr halt nix, ähm, Produktives oder Konstruktives beitragen könnt, dann lasst's”, mäßig so, ne, dass du so was halt dann gut formulierst, ne? Also, dann „konstruktives Feedback ist gewünscht” oder so, kann man ja auch noch dazu schreiben, ähm. Das, äh, macht ja manchmal auch schon 'n krassen Unterschied dann, ne, wie Leute dann, äh, kommentieren oder auch reagieren.
Okay, findest du? Interessant. <chuckles> Ich habe das noch nie ich habe immer eher das Gefühl, dass die Leute das sowieso nicht lesen. Die lesen die ersten 3 Sätze und dann ähm, also, das habe ich auch schon gelernt, äh, keine langen Posts, macht gar keinen Sinn. Ähm, wenn du da
<snorts> Ja, okay.
also, allein schon wenn du 2 Fragen stellst, du kriegst auf die 2. Frage keine Antwort, maximal auf die 1.
Mhm. Ja klar, ne, das verstehe ich dann, kann ich auch, äh, irgendwo nachvollziehen. Ähm, was gibst du denn eigentlich so für für 'n Mehrwert den anderen Leuten, sage ich mal, die dir folgen?
Na ja, jetzt inhaltlich für da, wo ich als als Coach auftrete und den Menschen dann ähm, helfe, mit gespez spezifischen Themen besser umzugehen, äh, da ist das der Mehrwert, aber jetzt in den anderen Netzwerken, also, wo ich auch mit anderen Unternehmern, also, Coaches oder so so auf Augenhöhe, ähm, denke: „Na ja, da sind äh, wie mache ich besser Marketing? Wie kann ich besser mit äh, jetzt mit der Google-Suche, die sich komplett verändert hat, umgehen?“ Also, wo ich einfach mal so 'n bisschen mir wünsche, äh, dass dass da jeder auch mal Erfahrung teilt und äh, ähm
Mhm.
wo auch mal was bei rumkommt. Äh, da ist es ja eher so ’n so so Miteinander, ne, so 'n auf Augenhöhe, äh, das funkt also, irgendwie habe ich das Gefühl, da k da kommt nix bei rum. Das ist alles so ja, je jeder sagt: „Ja, ja, ich ähm, ich will was“, aber es es passiert nix.
Mhm, hast du schon mal probiert, so ähm es gibt ja noch bestimmte Foren, ne, in deiner Richtung, ähm, wo du dann auch Fragen stellen kannst, ne, das du dann so fragst so: „Ja, hier, ich habe das und das Problem jetzt aktuell“, ähm, und dass dann Leute, die in ähnlichen Situationen sind, darauf reagieren, hast du das schon mal probiert?
Ähm, in dem Sinne, also, ist äh, also, jetzt in dem Bereich noch nicht. Also, die Foren kenne ich, wenn ich 'n Thema mit meinem Auto habe oder so was, also, da gucke ich die entsprechenden, äh, Foren und sage: „Ja, da Klimaanlage und geht nicht und, äh, habt ihr 'ne Idee.” Ja, da da finde ich dann auch durchaus mal was oder kriege vielleicht auch mal 'ne Antwort.
Mhm.
Aber so auf in dem Bereich, äh, interessante Idee, also, weiß ich gar nicht, ob's das gibt, aber
Ja, definitiv, ne, weil du ja auch konstruktives Feedback haben möchtest, ne, wäre das ja auch ne gute Idee, ne, mal in so 'nem Forum in deinem Bereich dann, ne, sowas zu posten oder halt zu fragen: „Ja, hier, ich habe das und das Problem aktuell, hat das schon jemand mal äh, also, hatte jemand das gleiche Problem”, ne, und wie hat er das gelöst und so. Dann kriegst du ja auch direkt Feedback und so, ne, und gehst dann direkt in 'ne in 'n Forum oder in 'n Netzwerk, wo Leute sind, die das gleiche oder gleiche Probleme haben wie du und auch dann darauf antworten oder, ne, dann anderen Leuten helfen möchten.
Mhm, ja, das ist alles spannend, ja, ähm, habe ich so gar noch gar nicht gesehen, äh, hm, also, mal gucken, ob's das gibt.
Mhm, also, gibt’s bestimmt, ne also, wei wie gesagt, wenn du dann, sage ich mal, auf Facebook oder LinkedIn bist, ne, da geht’s dann eher auch um so gesehen werden, aber da gibt’s ja auch dann oft, wie du sagst, ne, so unkonstruktive, ähm, Kritik halt, ne, die du nicht gebrauchen kannst oder so, oder, ne, die Sachen, die du wirklich brauchst, äh, bekommst du dann nicht. Aber wenn du dann, sage ich mal, ne, in so 'nem Forum postest: „Ja, hier, das und das Problem habe ich konkret, ähm, wie hat er das gelöst?“ oder so, dann kriegst du ja meistens auch dann gute Antworten da drauf, ne? Und das ja das, was du haben möchtest, ne, dass dein Netzwerk oder ne, da wo du grade bist und auch t ähm, dann 'n Mehrwert von anderen bekommst.
Hi. Ja, klar. Ne, also, da ist halt dann die Hoffnung, ob jemand antwortet, klar, weiß man nicht so genau, aber Ja, okay, da muss ich echt mal suchen. Ich mal gucken, ob's so was gibt, aber, hm, ja, wie du sagst, bestimmt gibt's das irgendwie. Muss halt schauen, wie qualitativ da die Antworten sind, ne?
Hm, ja, klar, ne, das ist halt immer ne, muss man sich immer 'n bisschen ausprobieren, vielleicht gibt's auch mehrere Foren und dann, äh, ne, in dem einem kriegst gute und dem anderen schlechte Ratschläge, aber wie gesagt, ne, da ist der 1. Schritt dann halt erst mal das ps auszuprobieren und, ähm, dann kannst du ja sehen, ne, was für 'n Feedback da kommt und ob das für dich wirklich ähm, dich weiterbringt halt, ne, bei dem, was du halt machen möchtest.
Ja, das ist ist 'ne gute Idee. Das werde ich vielleicht mal machen, weil was halt da auch so ist, dass dann, auch zum Beispiel jetzt im Marketingbereich, war ich jetzt auch schon in der einen oder anderen Gruppe drin, aber das ist dann so breit und dann erzählen sie dir irgendwas: „Ja du musst da da reden sie über Produkte.“ „Ne, ich habe keine Produkte, die ich verkaufe, ich habe 'ne Dienstleistung.“ Man muss meine Menschen ganz anders, ähm, ansprechen, ähm, die k die kaufen nicht beim 1. Mal, die wollen mich erst mal kennenlernen. Also, d ich sehe dann immer, die a die Antwort, die ich kriege, haben mit meinem also, mit meiner Realität, mit meiner also, was heißt Realität, mit meinem Setting, vielleicht besserer Ausdruck, äh, nix zu tun. Ich kann die nicht anwenden, weil die mögen noch so gut gemeint sein, e es passt halt nur nicht, ne? Das ist so bisschen auch die Erfahrung, wo ich da zumindest in dem Bereich hinkomme also, herkomme.
Mhm. Mhm, ja, wahrscheinlich auch dann, ne, wegen dem, äh, Umstand halt, ne, dass die Gruppe dann, sage ich mal, für alle oder so breit gefächert ist und nicht direkt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist, ne? Und dann auch nicht das abdecken kann, was du eigentlich brauchst, so.
Ja, genau. Das ist da so <swallows> jetzt so bisschen die Erfahrung, ja, genau.
Ne, und mit so 'nem Post dann, äh, wie gesagt, in so 'nem Forum, lesen das wahrscheinlich dann sehr viele Personen und Antworten bekommst du dann wahrscheinlich aber nur von Leuten, die dann halt auch auf deinen Post eingehen, ne, das ist dann auch dieser Unterschied, glaube ich, dann, der dich, ähm, weiterbringen könnte.
Mhm, das ist aber 'ne gute Idee, also, das würde definitiv da werde ich noch auf die Suche gehen, wo auch immer. Also, es gibt ja auch die Posts so im im Internet eben so der, also, eigenen Webseiten oder so was, ne? Ist eher ist ja nicht immer nur nicht immer nur Facebook oder so was.
Mhm. Ja, ja, genau, definitiv, ne? Weil wie gesagt, da dann gibt's halt immer, wie gesagt, von bis in den Gruppen und, äh, du willst ja halt genau auf deine Situation 'ne Antwort haben. Und dann wäre es auch besser, wenn du halt dann sage ich mal, selbst wenn du 'ne Woche warten müsstest auf die Antwort oder so, ne, aber ist besser, wenn du 'ne qualitativ hochwertige Antwort bekommst, anstatt, dass du halt irgend 'ne Antwort bekommst, die dir dann nicht weiterhilft, so.
Ja, okay, gut, ähm, so, da hast du mir echt geholfen, weil ich hatte irgendwie schon so 'n bisschen der wie schon gesagt: „Ja, jetzt t tickst du falsch?” Alle Menschen reden immer hier so von: „D du musst netzwerken und netzwerken, und das hilft auch alles. Und ohne Netzwerke geht gar nix“ und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, also, ich entweder bin ich in den falschen Netzwerken oder ich verstehe was Falsches drunter.
Mhm.
Aber da hast du mir echt, äh, 'ne spannende Idee gegeben. Also, 1. ähm, dass das nicht so ist, und 2. bei so 'ner Form von also, jetzt Forum oder so was habe ich jetzt, ähm, noch nicht gesucht. Ja klar, cool.
Ja, definitiv. Ne, ne, was du schon gesagt hast, ne, wie gesagt, mit den Netzwerken, klar, ist halt immer so 'n allgemeiner Tipp, ne, aber wenn man wenn, dann muss ja auch auf deine Situation achten und wenn's bei dir, sage ich mal, nix bringt, dann solltest du halt, wie gesagt, dann noch andere Sachen, äh, in Kauf nehmen und dann von diesen, ähm, allgemeinen Lösungen, ne, N Netzwerke einfach nur aufbauen und zu pflegen, ähm, ne, bisschen Abstand nehmen und dann halt, äh, gucken, wie's also, wie du weiterkommen kannst.
Ja, cool. Alles klar, danke du, das war echt, äh, so 'n bisschen augenöffnend. Prima.